Ja, das war natürlich auch nett immer. Also aber ich kann mich jetzt an keine genauen Gespräche erinnern. Ich weiß, ähm, als ich 'n bisschen älter war, dann hat mein onk mein Opa, ähm, ähm, ist, äh, Baujahr 1925 gewesen und, ähm, war damals auch im im Zweiten Weltkrieg. Und ich weiß, als wir älter waren, hat er so was mal auch so 'n bisschen am Rande mal erwähnt, weil er war damals sehr jung, ich glaube mit 17 oder irgendwas, als er dann in den Krieg musste und dann auch in Kriegsgefangenschaft war. Das ist natürlich keine schönen Themen, aber er hat das immer so 'n so 'n so 'n bisschen so erzählt. Und das kam dann auch ähm, ja, man hat immer so 'n bisschen was davon mitgekriegt. Aber es war jetzt nicht, äh, irgendwie so 'n präsentes Thema bei uns, dass man sagt man hat einfach so allgemein sonst am Tisch gesessen, hat sich unterhalten, ähm, über allgemeine Sachen. Also es war da nichts und wir Kinder haben ja dann noch irgend 'n Spielzeug meist gekriegt, grade als wir dann auch noch jünger waren, dann ob dann irgend 'n Puzzle gespielt wurde. Oder meine Oma, die war natürlich Meisterin im Mensch-ärgere-dich-nicht, das haben wir immer gerne gespielt. Und Meisterin meine ich, weil sie uns halt meist immer gewinnen lassen uns Kindern. Und das war natürlich auch immer nett. <snorts>
Mhm. Wow. Mhm. Mhm. Mhm. Einfach. Verstehe. Ja, wow, mhm. Ach so, okay, mhm. Ja, ja. Mhm. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, ja, ja. Gab's denn auch irgendwelche unausgesprochenen Regeln oder Erwartungen jetzt so am Esstisch?
<giggles> Hm, gut, ähm, ich sage mal, als wir Kinder waren, gab's noch kein Handy. Also da hatten wir noch nicht ganz klassisch di dieses Problem, so alle legen die Handys weg. Also es war natürlich 'ne andere Zeit. Also es es g es gab ja nichts und ich bin mir relativ sicher, mein Game Boy, den ich vielleicht damals hatte, den hatte ich definitiv nicht beim Essen dabei, geschweige denn d die Kopfhörer auf. Also man saß ja wirklich eher noch wirklich ganz klassisch am Tisch und und hat, ja, am über dies und das einfach gesprochen. Meistens natürlich über die Weihnachtsferien, dass endlich keine Schule ist und solche Sachen. Ja, und meine Oma hatte einfach 'n riesigen Garten, wo wir natürlich dann auch gerne 'n Schneemann dann gebaut haben, grad zu der Jahreszeit oder vielleicht auch sogar mal 'n Iglu, wenn's richtig ähm, wenn's richtig kalt war. Und diese Gerüche sind einfach bei ihr auch in der Küche grade, ähm, als als ich noch kleiner war. Also das sehe ich bei meiner Oma noch vor mir, da gab's wirklich dann auch immer 'ne Suppe und dann hat die immer die hat immer ganz klassisch gekocht. Es gab immer irgend 'n Braten sonst, ähm, grade speziell natürlich sonntags oder zu den Feiertagen irgend irgend so 'n Schweinebraten mit irgend 'ner dunklen Soße. Und es gab auch immer Kartoffeln. Also es also bei meiner Oma gab's nie Reis oder Nudeln. Also, es gab wirklich immer Kartoffeln. Das sehe ich auch so vor mir.
Ah, mhm. Mhm, verstehe, ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ach toll. Mhm. Mhm. Mhm! Verstehe. Mhm. Mhm. Mhm. Das hört sich ja spannend an, ja. Wie haben denn auch so die gemeinsamen Mahlzeiten so, äh, sich im Laufe deines Lebens verändert?

Mhm. Wie sah es denn dann auch noch so aus an anderen Festtagen, jetzt mal abgesehen von von Weihnachten? Wie sah es da zum Beispiel jetzt an Ostern aus? Kannst du da 'n bisschen drüber erzählen?
Ja, gerne. Also an Ostern haben wir natürlich immer gerne so 'n Osterbrunch gemacht. Das war natürlich immer besonders schön, ähm, dass man einfach bisschen später natürlich zu den Feiertagen aufgestanden ist und man hat dann morgens erst, ja, vielleicht so um 10:00, 10:30 langsam angefangen und dann gab's natürlich immer ganz klassisch so Rührei durfte nicht fehlen oder irgendwelche gefärbten Eier, wenn möglich natürlich frische Brötchen. Ja, und dann hatte meine Mutter natürlich auch immer so ja, so 'n bisschen Obst und Gemüseplatten gab's natürlich dann auch irgendwie so ganz klassisch Tomaten und Gurken, ja, und dann vielleicht noch, ähm, so 'n bisschen Weintrauben mit Käse und das war dann schon, dass wir dann auch da un 2, 3 Stunden dann auch alle zusammen saßen, ähm, und meine Mutter hat auch immer gebacken, und zwar diese ganzen diese Osterlämmchen.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ja wow. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Ja.
Die gibt es. Ja, das ist ja irgendwie so 'ne Form, die man so auf 'n Kopf stellt, und dann füllt man ja von oben den Teig rein, und dann gab's das Lämmchen und den Osterhasen. Ja, und das war natürlich dann immer erst mal das Highlight da ha haben wir sie heile aus der Form wieder rausgekriegt das war ja immer so 'n bisschen schwierig.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Es war immer spannender Moment dann, ja.
<chuckles> Ganz genau, und dann äh, also wenn es nicht so heile aus der Form rauskam, haben die immer 'n Schokoladen äh, anstrich bekommen, weil man dann ja wieder die d den ja, man konnte die Ohren dann wieder bisschen ankleben oben vom Osterhasen mit der Schokolade, <chuckles> und, ähm, hat's gut geklappt, dann waren die nur mit Puderzucker das sehe ich noch vor mir. <snorts>
Aha. Ach so. Mhm. Ja. Okay, das ist ja interessant, ja. Wie wie hast du denn die so die Atmosphäre so beim wie wie wie würdest du die beschreiben so beim gemeinsamen Essen? War die immer harmonisch oder gab's da auch mal bisschen Stress oder, ja, auch Peinlichkeiten oder, ja, auch Konflikte?
Ja, natürlich gab's dann auch mal Stress. Also, ich bin mit z bin mit 2 Brüdern aufgewachsen und natürlich gibt's dann auch mal was weiß ich, wer kriegt jetzt den Kopf vom Osterhasen und so. Natürlich hat man sich da auch dann mal gestritten über solche Sachen <laughs> und dann ist es ist ja dann auch normal, dass die Kinder sich streiten, und mein Vater hat immer dies diesen schönen Ausdruck benutzt, und der heißt Futterneid.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Äh, das kann ich gut nachvollziehen, ja, dass da auch mal Ja, ja. Futterneid, ja, den den kenne ich auch, ja, den den haben wir also auch schon das Öfteren zu Hause erwähnt, ja. Ja, ja.
Ja, <laughs> genau. <chuckles> Ganz genau, und das da kann ich mich natürlich schon erinnern, dass es dann auch mal Streit gab, aber es war natürlich schön, so 'ne gemeinsame Kindheit zu haben, ähm, wo man dann zusammen aufwächst und wir haben wirklich, ähm, ja, auch auch viele viele schöne Feste zusammen auch gefeiert und ich denke mir auch so ganz klassisch, so Geburtstage war bei uns auch immer etwas, wo man gemeinsam man hat sich getroffen, man hat zusammen gegrillt also, wir sind schon so Leute, wir lieben es, im Garten zu sitzen, 'n bisschen zu grillen, ja, und einfach diese Gemütlichkeit, die man dann auch hat.
Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Ja. Mhm.